เนาะ เห็นด้วยไหมคะว่าแบบ เอ่อ มัน มันเปลี่ยนอะค่ะ แล้วพอไม่มีคนมาขัดแย้งไม่มีคนมาโต้แย้ง อย่างเงี้ยค่ะ มันกลายเป็นคำศัพท์ใหม่ ซึ่งความจริง แล้วก็จริง มันก็ อ่า มันเป็นเนาะ เป็น เป็นภาษาที่ ที่บางทีบางอย่างมันก็ควรจะรักษาเอาไว้เนาะ อืม แต่ก็เปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัยอะค่ะ อืม
ใช่ครับ อืม ครับ อ๋อ แล้วก็ เอ่อ มีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าอยากจะถาม หรือเป็นไอ้นี่พอดี คุณ คิดยังไงเกี่ยวกับ อ่า การใช้สติกเกอร์ไลน์อะครับ โดยเฉพาะตัวหมีบราวน์ หรือว่าตัวแกะที่มันโค้งคำนับอะครับ? <laughs>
ค่ะ <laughs> ค่ะ อันนี้ก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งนะ เออ ถือว่าเป็นภาษาเลยแหละ ที่คนมาใช้แทนคำ คำที่ต้อง ต้องมาพิมพ์ยาว ๆ อะค่ะ อย่างสมมุติเราจะต้องมาพิมพ์คำว่า โอเคค่ะ มันก็จะมี ตัว สติกเกอร์โอเคอะ โอเค อะ เดี๋ยวเนี้ยพ่อเราใช้บ่อย มาก เลยนะตัว โอเคเนี่ย <laughs> มันดูง่าย เอ่อ เหมือนบอกว่า เอ่อ เดี๋ยวอันเนี้ยแบบ
อือฮึ <laughs> มันดูง่ายดีไงครับ ไม่ต้องพิมพ์แต่แบบ เอ๊ย แค่ดูรูปก็สื่อได้แล้ว
อืม ใช่ เหมือน อ่า วันนี้ทำจะ อ่า เดี๋ยวนัดเจอกันที่นู่นที่นี่นะ บางคนขี้เกียจพิมพ์อะค่ะ ก็ส่งสติกเกอร์โอเคมา ก็แปลว่า โอเค ใช่ไหมคะ? หรือบางคนน่ะค่ะ ขอบคุณเนาะ อ่า เวลาเราทำอะไรดี ๆ หรือบางคนอยากจะขอบคุณ อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะไม่ขอบคุณแบบพิมพ์คำมาว่าขอบคุณแล้ว จะมีตัวสติกเกอร์แบบที่คุณบอกอะค่ะ โค้งคำนับขอบคุณ หรือจะมีคำขอบคุณ โอ้โฮ สารพัดรูปแบบเลยนะ ขอบคุณเจ้าค่ะ มีตัวการ์ตูนที่เป็นชุดไทยนั่งพับเพียบกราบขอบพระคุณอะ มี
อือฮึ <laughs> อ๋อ
อ่า แล้วก็มีการขอบคุณแบบหลายระดับด้วย กราบอกงาม ๆ ก็มี เอ่อ ก็ ก็ถือว่าเป็นภาษาอย่างหนึ่งค่ะ ที่คนแบบ social เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้กันเนาะ อา มันไม่ใช่มีแค่แพลตฟอร์ม ด้วยนะ มีทุกแพลตฟอร์มเลย หรือบางคนน่ะ จะชอบไลฟ์ใครสักคนหนึ่ง ขี้เกียจพิมพ์ส่งหัวใจไปพอ
อือฮึ <chuckles> อืม ใช่ครับ

อา แล้วอย่างคำว่าอะไรนะ แบบฉ่ำอย่างเงี้ย เออ ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะ อุ๊ย ฉ่ำมาก เมาท์ฉ่ำ มาก เลยแม่ อะไรอย่างเงี้ย อา มันก็เป็น แต่ถ้าเราไปพูดที่บ้านไม่ได้นะ เดี๋ยวแม่ ตี <giggles>
อืม อือฮึ เขาก็จะงง ใช่ไหมว่า เอ๊ะ อะไรเนี่ย มันศัพท์หรืออะไร ยังไง อือฮึ
แม่ จริง ๆ นี่แหละ เธอพูดอะไร พวกเธอพูดอะไรกันเนี่ย เออ เออ หรือไม่ก็จะมีคำศัพท์ อะไรบางคำที่แบบ เออ ปังเว่อเนาะ อืม <chuckles>
อืม มันก็ถือว่า เป็นแบบ ก็การปรับตัวของเราอะเนาะ ให้มันเข้ากับ เออ การใช้ภาษาในยุค social แหละ ถึงแม้ว่าเราจะใช้อะ แต่เราก็อาจจะมีแบ่งขอบเขตนิดหนึ่งอะแหละ อย่างที่คุณเล่าเนาะว่า เอ่อ มันก็อาจจะมีในเรื่องของที่บ้านเนาะ ที่เป็น อ่า อาจจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า อย่างเงี้ย ที่แบบ เออ เราไปพูด อย่างเงี้ย เขาก็คงไม่เข้าใจอะครับ เว้นแต่ว่าเขาอาจจะถามว่า เฮ้ย วันนี้เป็น เป็นยังไงบ้าง? ปังไหม? อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เคยมีไหม? แบบ เออ คนในบ้าน เขาเรียกว่ายังไงอะ เปลี่ยนแปลง หรือเป็นไปตามนี้บ้างไหม?
ยังไงคะ? อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ ไม่มีที่บ้านหัว โบราณ ที่บ้านแบบว่าคุณพ่อเนี่ย จะพูดเป็นภาษา เป็นภาษาราชการ คุณพ่อจะแบบพูดเป็นภาษาทางการ พ่อไม่รู้จักคำอะไร พวกนี้ เออ ขอ
<laughs> อา โอเค อืม นึกว่าแบบกิน กินข้าว กินข้าวอยู่ อย่างเงี้ยเนาะ แล้วแบบ อืม งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อมีเรื่องจะเมาท์มอย อะไรอย่างเงี้ย แต่จริง ๆ เมาท์มอยผมว่า เอ่อ ถ้าเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ ก็น่ายังพอ น่าจะพอ เข้า เข้าถึงอยู่นะ พอใช้ได้อยู่นะ ผมว่า <laughs>
เออ <laughs> อือฮึ แต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เนี่ย อา อาจจะมีบ้างเนาะ หรือเราอาจจะแบบสอดแทรกภาษา อะไรพวกเนี้ย ไปให้พวกเขารู้ ก็ แต่เขาจะไม่เข้าใจหรอก เอ่อ อย่างพ่อก็จะแบบ เออ วันนี้อาจจะยังมีอยู่ภาษาอะไร วันนี้เป็นวันศุกร์ ขอให้ มี ความสุข ก็ยังมี อยู่ คนแก่เนาะ เออ <laughs> วันนี้วันจันทร์สีเหลืองเฟื่องฟู เรื่อง รุ่งเรือง อ่า อันนี้ก็เป็นภาษาของ social คนแก่เนาะ อา ก็จะมีวันพุธ สีเขียวเหนี่ยว ทรัพย์ อะไรก็ว่าไป เออ แต่ก็จะไม่ใช่แนววัยรุ่นน่ะค่ะ แนววัยรุ่นเขาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะ แล้วก็ อ่า ภาษาก็จะสั้นลง อืม
อือฮึ <laughs> อืม อะฮะ

อือ เปลี่ยน เปลี่ยนนะ เปลี่ยน ก็คืออย่างมันก็จะมีคำที่ คำศัพท์เนาะ ต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือที่เขาเป็นพวก Influencer หรือว่าคนในสื่อ หรือพวกดาราเขามาใช้กันเนาะ เราก็ได้รับอิทธิพลเหล่านั้นน่ะไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกัน อืม อย่างเหมือนบางทีอะค่ะ เราอาจจะแบบพูดกับเพื่อน เดี๋ยวนี้มันก็จะติดคำว่า "เออ จ้ะ แม่" อะไรเงี้ย เออ ก็จะมีเหมือนกัน เขาก็ไม่ใช่แม่เราหรอก <laughs> อา แต่เราก็เรียกคนอื่นว่าแม่ไง เออ เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกกันว่าแม่ ก็มี เรา ก็จะ เรียกคนอื่นว่าแม่ เขาก็ไม่ได้เป็นแม่หรอก แต่มันมีคำพูดอะ เออ หรือบางทีแบบ "อา ไปกันไหม? อา แม่ ๆ ไปจ้ะ" มันก็จะมีค่ะ มี ๆ
อือฮึ อือฮึ อืม อะฮะ <chuckles> อา อืม อือฮึ แบบปังมากแม่ อะไร อย่างงี้ ใช่ไหมอะ <chuckles> ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบ โอ้ ศัพท์ใหม่ ๆ เนาะ
ใช่ เออ โอ้โฮ เขา ใช่ คือเหมือนบางทีเนี่ย เราแบบว่า อา อย่างคำว่าเม้าท์มอย อย่างเงี้ย อา ม คือ ม ก เมื่อก่อนมันคือคำว่านินทานะ เม้าท์มอยนี่มัน ม คือการนินทาคนนะ เออ แต่ว่าพอใช้คำนินทาเนี่ย คำว่านินทาเนี่ย อืม มันจะกลายเป็นดูแบบ เฮ้ย ดูไม่ดี แต่พอมันกลายมาเป็นคำว่าเม้าท์มอยอะ มันคือการแบบ "อุ๊ย สนุกอะ <chuckles> ไปเม้าท์มอยกันดีกว่า" อา
อือฮึ อือฮึ มันดูไม่ดี <chuckles> อะฮะ อะฮะ แบบคุยกันสนุก เออ ใช่ มัน เออ พอคุณยกตัวอย่างอะ เออ มันมีความหมายที่ต่างกันจริง ๆ นะ ถึง ถึงแม้แบบว่า ถ้าในความจริง หรือที่คุณอธิบาย คือมันเป็นความหมายเดียวกัน กับคำว่านินทา นั่นแหละ โอ้ แต่ว่าพอพูดอย่างเงี้ยมันก็แบบ อา ดูซอฟต์ลงอะเนาะ
อือฮึ ใช่